Ừm, có chứ, tại vì khi mà mình đưa ra quyết định như thế thì mình, ờ, có thể suy nghĩ đến là nếu mà mình không thấy hợp thì mình mình mình có thể mình phải bỏ bỏ luôn cái ngành này đi và mình có thể mình, ờ, thi lại từ đầu cái thứ mới thì thì mình cảm giác nó
Ờ. Ờ, cái đó là cái chuyện mà tệ nhất có thể xảy ra, đúng hông? Trời ơi, rất là mất thời gian luôn, trời ơi! Ừ.
Vậy tệ nhất luôn rồi. Ờ, nếu không thì, ờ, cơ hội nếu mà ít hơn thì đỡ tợi tệ hơn thì, à, cái cơ hội việc làm sau này của mình nó cũng khá là khó khăn để kiếm thôi. Mình cảm thấy là thế.
Ừm, đúng rồi, cũng hợp lý, ừ. Ừm, vậy thì hồi nãy bạn có chia sẻ là cái việc mà bạn đưa ra quyết định để chuyển ngành nó cũng khá là nhanh chóng á. Vậy thì thời điểm đó bạn có chuẩn bị luôn một cái kế hoạch B, tức là một cái kế hoạch dự phòng nào để mà cảm thấy an tâm hơn khi mà đưa ra quyết định đó hông?
Về kế hoạch dự phòng thì <chuckles> cũng có nhưng mà kế hoạch đấy nó cũng chưa được chỉn chu cho lắm, đó là mình có thể mình, à, đi lính! <laughs> Thì à <laughs> Đúng rồi.
Ừm. À. <scoffs> Ôi trời ơi! Tức là đi nghĩa vụ đi nghĩa vụ quân sự đúng hông? Ôi, trời đất ơi! <laughs> Trời ơi! Ý là cái cái kế hoạch gì mà thấy nó cũng mông lung, <laughs> chứ nó hông có gì gọi là chắc chắn hết! Trời đất ơi! Ừ.
<laughs> Đúng rồi! Nó cũng chỉ là 1 kế hoạch nên là mình cũng, ờ, không theo kế hoạch đấy, mình lại quay về cái ngành cũ mình học.
Ừm. Ừm.